Ciao, volevo chiederti, in un mondo sempre più, ehm, focalizzato sull'online, intrecciato con l'online, ti è mai capitato, magari, di dover, ehm, bloccare o silenziare qualcuno online e in che contesto?
Allora in realtà, ehm, io tendo a non essere così drastica, ehm, in generale intendo nel bloccare le persone online, che sia Instagram, che sia WhatsApp, che sia qualunque cosa. Perché, ehm, mi sembra una cosa ma per me stessa proprio non non troppo positiva e anche immatura, è come se io mi, ehm, lasciassi mi permettessi di essere immatura e di rifuggire certe cose. Quindi evito
Vero, okay. Okay, chiaro. Okay.
perché, cioè, i motivi che ti possono spingere a pensare di bloccare qualcuno sono che ne so, ho litigato, o che ne so, un rapporto è finito in una maniera che che non mi piace, quindi lo blocco; ehm, ma le ragioni che ti spingono sono sempre ripicca, o cose non chiarite, ehm, delusione; quindi sono tutti sentimenti negativi, io in genere non voglio, ehm, assecondarli, ecco. Ehm, più facilmente mi è capitato per esempio di silenziare qualcuno, che ne so, appunto, ehm, non volevo essere drastica, anche perché magari poi l'altra persona l'avrebbe visto, perché se tu blocchi poi, non non puoi essere visto dall'altra persona, quindi se dovesse mai cercarti, o se ne accorgesse mi darebbe fastidio, ehm, dargli o questa, mhmm, diciamo, ehm, delusione o a seconda dei casi oppure questo senso di potere, perché io se ti blocco significa che mi rode talmente tanto che, ehm, non ti voglio vedere, non voglio che tu mi possa nemmeno contattare e quindi è come dare una sorta di potere. Però mi è capitato più frequentemente magari di di silenziare, uhm, soprattutto, non lo so, le storie di Instagram perché magari, ehm, dove avevo la necessità di lasciare andare, ehm, qualcuno, e e quindi poi continuare a ritrovarmelo davanti agli occhi non non mi faceva bene, ma non volevo appunto essere drastica, perché magari a volte non ce n'era nemmeno bisogno.
Cer Alimentarle. Certo. Cer Cer Certo. Certo.
Uhm
Sì, semplicemente come cominciamo a metterlo magari anche di auto <sucks teeth> autoconservazione di una sorta di tranquillità, di serenità, sì
Sì, e poi io tendo, uhm, dopo un po', quando mi rendo conto di aver superato una certa cosa, a andare e togliere quel quel silenzia quel silenzio, non lo so come come dirlo
Quel blocco, quel silenzio. Okay, okay, ma hai una non so, una tua, ehm, personale scala, scaletta di regole, magari, tra le quali appunto vai a utilizzare, ehm, un u un diciamo, un s un tipo di servizio come bloccare o silenziare, o limitare, o tendi a ignorare? C'hai tu una una tua scala di DEFCON di pericolo, diciamo, da applicare a qualcuno che comunque è è, mhmm, in volontariamente o involontariamente, insomma, sta superando il limite che, ehm, per te è ideale, ecco.
perché Mh-mh. Allora, in genere a allora il fatto di bloccare, silenziare nasce sempre da cose istintive, cioè parlia partiamo da questo presupposto. Non è mai una cosa troppo, troppo razionale, perché appunto parte da da emozioni non ben gestite
Okay. chiaro. Okay.
ehm, quindi in realtà, uhm, non ho appunto queste regole personali, perché, uhm, te cioè, penso che quello che intendevi tu era: “Aspe questa persona si sta comportando come non mi piace, quindi magari blocco perché la mia regola è mettere i confini in questo modo.” No, perché appunto, come dicevo prima, provo a non fare cose che possono essere un po' troppo immature e magari troppo avventate, però non sono santa, quindi mi è capitato, uhm, di farlo, uhm, e soprattutto di bloccare, anche se ti ho detto che, uhm, non sono solita, e e quando l'ho fatto è stato più che altro per motivazioni un pochino più, uhm, profonde, nel senso, ti racconto l'ultima volta che ho bloccato qualcuno
Okay, sì esa Certo. Cert Certo, ascolto.
è stato quando appunto Cioè si era creata una situazione tesa, ehm, e io mi sono ritrovata lì ad aspettare che uhm, perché io ho molto un animo comunque di chiariamoci, parliamo, facciamo, diciamo, forse sono anche fin troppo, uhm, un attaccamento ansioso, però, non in senso negativo, solo che
Sì ho capito ci tieni a avere magari a sf esatto, situazioni chiare esatto esattame
Chiarezza. Perché, non non riesco a stare io nel limbo, cioè proprio non è una cosa da me. Quindi mi è capitato che magari, dopo averci provato, uhm, io passavo il tempo a pensare: "Quando mi scrive? Mi scrive?"; uhm, "Perché non vuole chiarire?" Quindi è è solo pensiero di avere parliamo per esempio di WhatsApp, quella chat lì
Gius
che dovrebbe diventare verde con quella notifichina perché mi avrei <chuckles> diritto magari una spiegazione, o a o a avere la stessa cura che ho io, uhm, ma mi rendo conto che poi non tutte le persone hanno gli stessi tempi e non siamo tutti uguali. Io sono un attaccamento un pochino più aperto, però c'è chi ha un attaccamento un pochino più evitante, quindi okay, nei limiti del rispetto devi rispettare le le differenze
<laughs> Cert
E quindi <chuckles> il bello che l'ultima volta che ho bloccato, io ho mandato un messaggio dicendo: "Guarda adesso ti blocco perché mi fa più male, uhm, sapere, ehm, che potresti inviarmi il messaggio ma non lo fai piuttosto che, bloccarti e quindi so che o lo vuoi o non lo vuoi non lo puoi mandare". Come se avessi
Okay certo, chiarissimo, chiarissi
una sorta di di potere, uhm, e e mi riprendessi un po' quel quel potere quella, uhm, possibilità di decidere io, senza rimanere in bilico di quello che vuole fare l'altra persona perché, appunto ferisce di più il fatto che, puoi farlo ma non lo fai piuttosto che, vabbè non puoi farlo quindi, figurati.
Certo. Assolutamente sì, ma poi, aiuta anche magari a dopo un po', a "cicatrizzare" tra virgolette il problema più, più velocemente, quindi penso che, in casi come questo, uhm, la tua scelta sia stata sia stata quanto meno, uhm, corretta per quanto riguarda almeno la tua auto la tua autoconservazione ecco.
Sì ma, soprattutto, uhm, fai in modo perché, <chuckles> appunto, non voglio essere ripetitiva però se se sai che la persona ti potrebbe scrivere e non lo fa, tu, la tua mente è bloccata sempre lì, a pensarci quando lo fa, perché non lo fa. Se invece sai che non può farlo, uhm, ti dai anche la possibilità di, uhm, andare oltre, pensare un po' <chuckles> ai fatti tuoi alla vita tua senza
Certo. Esat uscire dal loop, uscire dal loop, chiaro.
Sì anche se ripeto, non dovrebbe essere una cosa sana, dovres dovrei, dovremmo essere in grado di, uhm, pensare a noi stessi e a non focalizzarci su un solo pensiero, su una sola persona o su una sola situazione, a prescindere da questi escamotage un po' pratici. Pensa, che che in passato mi è capitato, uhm, che ne so proprio per evitare di arrivare a bloccare, di mettere la chat nelle archiviate, così che la notifica comunque non la potrei vedere. Il problema qual è? È che a meno che non sei drastico, voglio dire la chat archiviata fa poco perché, sta comunque lì in un archivio, comunque il numero di chat con notifiche non lette tu lo vedi e quindi lo sai benissimo se ti ha scritto o non ti ha scritto.
Certo, cer Ah okay <chuckles> ce Certo. Certo, sì, diciamo è è un prendersi in giro un po' da soli ecco. <laughs>
E finisci comunque Esattamente. Quindi no non funziona quando quando consigliano: "Vabbè, dai, archivialo, così non ci pensi." No, non funziona così, purtroppo.
Esattamente. Ascolta, ehm, giustamente tu prima hai parlato, ehm, di ehm, diciamo di sentimenti e, mhmm, a volte utilizzati come per riprendersi, tra virgolette un po' "il potere", come autodifesa in determinate situazioni, ehm, secondo te, ehm, rispetto alla vita al di fuori del ehm, dell'e dell'internet, no, ehm, c'è una differenza tra come si vivono questi mhmm, questi sentimenti? O addirittura se addiritt sembrano più accentuati magari, per assurdo, su una chat di Instagram o di WhatsApp, piuttosto che viverli, ehm, "faccia a faccia" tra virgolette?
Ma avoglia, cioè, ehm, io penso che, ehm, chiunque di noi, ehm, sia a anche un po', in minima parte, un leone da tastiera. Quindi, è ovvio che, quando quando ti trovi il telefonino davanti come come divisione, ehm, come scudo quasi, ehm, i conflitti, ehm, si acuiscono, e e ti senti anche, magari, un pochino più gasato, se mi passi il termine, ehm, spavaldo, e quindi, ehm, probabilmente molto spesso peggiora. Infatti, io sono sempre quella team: ehm, appena a abbiamo la litigata, che sia un fidanzato, o u u un amico o chiunque, ehm, parliamone dal vivo, perché poi dal vivo, eh, vai veramente a vedere come le difese cadono. Non puoi ragionare su quello che dici come un messaggio, che ci pensi tantissimo e lo lo costruisci ad hoc, magari; e quindi si nota veramente, uhm, quello che vuoi e ed è molto più facile anche proprio tramite contatto visivo, il contatto umano, uhm, andare oltre quelle cose. Quindi, penso che il proporre, ehm, un incontro dal vivo, ehm, sia proprio un modo sano di di dire: "Io voglio chiarire", o comunque, "voglio chiudere un cerchio". Ah! E mi sono ricordata una cosa, scusami, sempre, ehm, relativa al fatto che mi hai detto prima: "Ah, tu blocchi, silenzi, eccetera, eccetera"
Okay. Spavaldo, sì. Sì, sì. Certo. Perfetto. Vai! Ci manchereb Sì.
Uh, io ti stavo parlando di persone che conosco dal vivo, soprattutto di di
Certo, è chiaro, ho capito, a chiaro. Lo stalker di turno immagino che tu, lo elimini senza grosse senza pensarci molto, ecco. <laughs>
Sì. <giggles> Cer No, certo. <giggles> Assolutamente, ma mi capita anche con personaggi pubblici. Lì per esempio, ehm, molto facilmente blocco, o comunque, ehm, faccio in modo che che il mio feed capisca che non voglio che che torni, ehm, nelle nella mia pagina perché, uhm, a parte che non ho un legame, <chuckles> appunto effe affettivo con questa persona, però io lo faccio con una estrema facilità con i personaggi pubblici di internet e TikTok perché se percepisco anche solo 1 o 2 volte che quella persona non mi sta dando una vibe che io voglio nella mia giornata, ehm io tolgo, perché già mi devo innervosire per le mie situazioni di vita, per le persone che conosco, mi devo angustiare per provare a tenere i rapporti in maniera, decente con le persone a cui tengo, figurati se noto che qualcuno online ha un modo di fare che mi va sui nervi, oppure dice cose che non mi piacciono, oppure vedo che comunque accumulo stress guardando certi video ed è una cosa comunissima ultimamente, veramente assurdo, uhm, quanto Sì, quanto le persone su internet siano senza senza freni, senza limiti. E quindi io lì immediatamente, blocco, dico la mia salute mentale, la mia pace, soprattutto nel momento in cui sto su internet per svagarmi, ehm, vale di più e quindi non so.
Ah, okay. Certo. Okay. Cert sì, vero. Giusto, e ti faccio ti faccio anche i miei complimenti per questo perché non è scontato, ma adesso, guarda, ho u una una curiosità da, ehm, non so come s come chiamate i vecchioni come me, boomer o o o cose, qualsiasi offesa è ben accetta. <laughs> Grazie, ti ringrazio, ne ho fatti 40 qualche settimana fa, quindi <laughs> r rientro purtroppo, mi puoi mi puoi deridere tranquillamente. Eh, io vabbè, io siccome, come tu ben sai, sono sono un fautore della della tecnologia, la utilizzo praticamente ogni istante della mia della mia giornata, da quando mi sveglio a quando vado a letto. Però mi sono
<giggles> Forse boomer però non mi sembri. Okay quindi vedi, non sei tanto boomer, allora.
<laughs> ti ringrazio. Però ecco, e adesso arriva la parte boomer, non ti preoccupare. Ehm, però nel contempo, ad esempio, ehm, appunto, ho il mio vecchio account di Facebook, wow, ho detto Facebook, eh sì, l'account di Facebook, che è quello esatto, quello blu, che utilizzo per ogni tanto sentire qualche vecchio amico, perché è il compleanno, perché ci propone quella foto dove eravamo, eh, sbronzi a testa in giù su un divano o cose del genere. Ma a parte questo, non uso a parte LinkedIn, non uso praticamente nessun tipo di social. Secondo te, è sano e normale e perché? Ehm, magari adesso i più giovani sono così presi dai social, cioè, mhmm, tu mi sembra che lo utilizzi con con saggezza, ma molti dei tuoi coetanei o più più vecchi o più giovani non lo fanno, perché secondo te?
<chuckles> Quello blu. <chuckles> Sì, è un pretesto. Allora io lo utilizzo con saggezza perché in realtà o odio un po' la tecnologia e odio il comunicare con la tecnologia. Però comunque anch'io ne sono un po' addicted ehm, soprattutto per lo scrolling passivo. Quindi penso che la risposta sia questa che, uhm, sono sempre più costruiti per renderti dipendente e soprattutto per catturare qualunque eh, fetta di pubblico. Quindi chi come me, magari ha un modo più sano, viene catturato. Chi invece magari è più debole viene catturato ancora peggio. Quindi poi questo <chuckles> si espande comunque a tanti altri, uhm, ambiti e soprattutto nei nei ragazzi, ovviamente.
Okay. È vero. Mh. Cert Guarda, è stata una bellissima conversazione, ehm, interessantissima, illuminante e spero di risentirti il prima possibile. Un abbraccio.
<chuckles> Anch'io veramente mi ha fatto davvero piacere parlare con te.
Ciao.